Nah, jadi mulai nih kan, dari kita pokoknya waktu itu tuh, eee, kita tuh nak mendakinya kan namanya Bukit Besar kan, Mas. Jadi kenapa aw ak cerita dulu nih, eee, kenapa kita milih itu, karena waktu itu kita liat nih dia tuh pernah ada di acara TV yang kalau misalnya Mas, tahu tuh mait My Trip My Adventure. Jadi kayak, itu tuh kayak disebutnya tuh lautan di atas awan gitu loh, karena kalau pagi-pagi tuh kayak lautan banget di atas awan, gitu loh. Kebayang kan, kayak kita, kayak, "Wow, kayak indah nih." Pas sampai sana, pokoknya kita tuh ngejar itu Mas, jadi m kita naiknya malam jam 09:00.
Oke. My Trip My Adventure, iya, oke. Oh, kebayang. Mhm mhm. Mmm, oke. Lalu?
Pas jam 9:00 tuh kan kayak ya udah naik, kayak pertama tuh aku kayak, "Aduh, m oh, masih oke lah masih oke lah ini kan." Tapi ketika jalurnya itu udah mulai susah aduh, kayak menyesal aku di situ, mana mana kayak gitu. Itu tuh kayak sebelumnya tuh habis hujan, jadi kebayang kan lumpur-lumpuran, becek-becekan, gitu.
Aduh. Oh, iya, licin banget pasti ya?